A, çok hoş, çok güzel. Bir şekilde yaşatıyorsun. Hı hı.
Deniyorum, diyelim. Onun dışında bizim köy genelde biz genelde demeyeyim ya, hatta köy dışında, normalde şehirde yaşıyoruz ama köyümüz şehre çok yakın. Hep köydeydik bayramlarda, her zaman.
Hı hı. Evet. Hı hı. Akrabalar falan olduğu için mi ya da kutlamalar daha eğlenceli olduğu için mi?
Ya, köyün de bir bayram ritüeli var, biliyor musun? Şöyle, bayramdan 1 gün önce, yani, arefede bizde mezarlık ziyareti yapılır. Hani, mezarlık köyde. O mezarlık ziyareti için bile köye gitmemiz lazım ve de bütün akrabalar dediğin gibi orada toplanıyor. Uzaktan gelen, şehir dışından gelen, ülke dışından gelen herkes köye geliyor. <sniffs> Sabah bayram namazına gidilir, erkekler gider. İsteyen de, asla zorunlu değil ama çok gönüllüsü, taleplisi oluyor bu işin. İsteyen evinde bir tepsi yemek, kahvaltı hazırlar. Ne koyarsan artık. Bir de yaprak sarması çok meşhurdur bizim oranın. Yaprak sarması mutlaka olur tepside, baklava olur. Onun dışında da kahvaltılık, çay olur termosta. Köyün orta yerinde. <chuckles> Köyün orta yerinde, meydanda o tepsileri aileler getirir, bırakır. Yere koyuyoruz, toprağın üstüne, öyle sergi falan yok. Bayramdan çıkan erkekler sırayla, bir bayramlaşma safhası olur, camiden çıkan bütün erkekler. Ardından da her kimin tepsisi kimin, kimse bilmiyor, tabii. Ka aileler, bayanlar getiriyor, bırakıyor, çekiliyor oradan. Orada erkekler bir kahvaltı yapar. Tabii, çocuklar mocuklar, ondan sonra evlere dönülür. Evde bir daha bir bayram kahvaltısı olur bizde.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hımm, evet, hı hı. Hı hı. Harika, hı hı. Of, ağzım sulandı. <chuckles> Yok. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Harika, ne güzel. Evet. Eee, peki, eee, sen, eee, bayramı en çok niçin gelsin isterdin? Kıyafet için mi, yediğin bir şey için mi ya da yaptığın bir şey için mi? Eee, hani, neyi en çok özlüyorsun?
Evet. Ya bu soruya hiç dürüst olasım gelmiyor ama bayram harçlığı diye bir şey var. <chuckles>
<laughs> Bence dürüstsün. <chuckles>
<chuckles> Yani, çok söylemek istemedim ama nasıl da inkar edeyim. Yani, dediğim gibi kalabalık bir aileyiz, küçüğüz, çok para veriyorlardı, ya. Ya da bana çok geliyordu, bilmiyorum, yaşım küçük olduğu için ama
Ya, evet. Hı hı. Evet, muhtemelen öyledir s diye düşünüyorum, hani, kalabalık ailede falan, eee, gelen
Evet, hatta bir poşette, öyle cüzdanımız falan da yok. Bir poşette o paraları toplardık, para, şeker, para, şeker toplardık. Eee, dediğim gibi en çok, çok kalabalık aile ortamı olduğu için çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, kahkahalar, gülenler, uzun süredir görmediğim kuzenlerimi görüyorum, arkadaşlarımı görüyorum, ailem mutlu, ya şey vardır ya, annenin babanın mutluluğu çocuklara da yansıyor.
Hı hı. Çok Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, mutlaka. Hı hı.
Ve de annem mutlu gülüyor, babam gülüyor. Herkesin keyfi yerinde aynı şekilde, yani, güzel hatırlıyorum ya, düşününce güzel hatırlıyorum.
Hı hı. Harika. Anladım. Peki, bayram harçlıklarını ne yapıyordun?

Yani, ç eee, çocuklarım küçük olduğu için bayrağı onlara yaptırıyorum. Hemen bir Türk bayrağı çocuğum. Pencereye asıyoruz çocuğum, hemen pencereye asıyoruz. Eee, mutlaka özen gösteriyorum. Şu an tam anlayamıyorlar aslında. Hani, Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlık falan onlar için çok soyut. <sniffs> Olabildiğince basitleştirerek ne oldu, ne yaşandı mutlaka anlatmaya çalışıyorum. Bilsinler isterim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. Harika, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Evet. Hıı. Harikasın. Hı hı. Hıı. Ne kadar güzel, eee, şanslılar çocuklar. Eee, süper.
Umarım öyledir. Umarım onlar da büyüdüğünde senin gibi, benim gibi düşünürler. Onlar da annem paramızı alıyordu demezler. <chuckles>
İnşallah, elbette. <chuckles> Bence, bir daha almasan mı acaba?
Ya, şu da var. Yani, çocuk yetiştiriyoruz. Gerçekten fazla para da zarar.
Evet, evet, tabii. Haklısın. Hani, ımm, ne bileyim ben, hani, harçlık deyince şeker, çikolata alacak kadar falan diye düşünmüştüm. Hı hı. Hı hı. Hı hı hı. Evet, eee
Yani. He he, çok küçük bir miktar ona bırakıyorum, mutlaka bırakırım. Yani, şu an Türkiye'deki parayla kıyaslayayım. Hadi, atıyorum, bir 20 lira kadar diyebilirim. Çok cüzi bir miktar. Belki bir cips, belki bir çikolata alacak kadar bir parayı ona bırakıyorum ama üstü yok ya, fa fazlası da zarar.
Hı hı, evet. Hı. Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Hı. Anladım şimdi. Çok teşekkürler, çok keyifli bir sohbet oldu. Nice güzel bayramlar yaşarız umarım. I hı.
Umarım. Ben teşekkür ediyorum. Çok eğlendim.

Ablamla bizim yaşlarımız çok yakın ve ı o yüzden ikiz gibi büyüdük böyle, ikimize de aynı kıyafet alınırdı. Eskiden, böyle, vitrinler vardı, bizim evde de vardı. Eee, o vitrine kıyafetimiz ve ayakkabı asılırdı, ayakkabımız da konurdu ama bayramdan önce, yani, denemek amaçlı bile giydirmiyordu annemler.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı. O <chuckles> yazık.
O zaman kızıyordum ama o kadar heyecanla bekliyordum ki, artık bayram gelsin de giyeyim ya. Böyle ba yani bayrama özel etekler falan, çok güzel şeyler oluyordu. Ay.
Hı hı, Ya. Vitrin dediğin, yani büfe gibi bir şey miydi? Yani, camlı bir şey, içinde gözü görüyorsun ama elleyemiyorsun. Hımm. Ona mı, eee, asıyorlardı?
Evet, evet şeyi kastettim. Aynen o. Fincanlar dizili. <chuckles> İçine değil, dışına, kulpuna diyeyim ben sana anlatabildim mi kulp kısmı nasıl Tabii, yüksekte asılı bir de elleyemiyoruz, giyemiyoruz ama, baştan aşağı her şeyimiz alınırdı. Kıyafet, ayakkabı, çorabı tokası, tam takım böyle alınıyor, hepsi sıfır ama bayram bir de bu bayramdan, nasıl diyeyim böyle, 1 hafta önce falan alınıyor. O 1 hafta orada asılı dururdu. Şu an, hani, bayram deyince aklına ne geliyor dedin ya. Vitrinde asılı yeşil elbisemi gördüm, biliyor musun? Sen soruyu sorunca bir anda.
Dışına, hı hı, ama elleyemiyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A Hı hı. Hıı. Hemen onlar mı geldi? Hı hı. A! Eee, <chuckles> kaç yaşlarındaydın o zaman?
Ya, okula gitmiyordum. Muhtemelen 6 olabilir, 5 olabilir.
Hı hı. Evet yetişemediğine göre değil mi kul kulpa sanki? Evet harika. <chuckles> Harika. Peki, böyle, eee, g. aklına gelen tatlar falan var mı? Yani, eee, neler yapıyordunuz, eee, bayramlarda? Ritüeliniz neydi? Nasıl kutlanıyordu?
Evet. Yetişsem de ne cesaret, bayrama kadar giyilmeyecek o. <chuckles> Ya, eee, öncelikle bayramda tatlar deyince bizde 40 katlı baklava vardır. O, bayramdan önce annem, komşularıyla olsun veya akrabalarla olsun, herkesin evine gidilir. O bayram baklavası mutlaka yapılırdı. <sniffs> Aynı kıyafet gibi, baklava yapılır, pişirilir ama şerbetlenmez. Bayram sabahı şerbetlenecek. Onu onu da yiyemiyoruz. <chuckles> O da yasak. Yani Ya. Evet, ama ne kadar heyecanla beklemişiz. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Benim de çocuklarım var. Günümüzde, hani, öyle özel kıyafet mi kaldı gerçekten ama yapıyorum. Gidiyorum, alıyorum o, annemler kadar, böyle, 1 hafta olmasa da, 2-3 gün öncesinden asıyorum, eee, dolaplarının kulpuna asıyorum, içine de değil bak, odalarında dolaplarının kulpuna çocuklarımın, bu diyorum, "Bayram kıyafetiniz." iii, çocuklarım erkek, babalarıyla bayram namazına gidecekleri zaman, o kıyafetleri giyip gidiyorlar.
O! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm taze oluyor, e, onu da yiyemiyorsunuz. Bütün önlemler alınmış yani bayrama kadar. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. I hı hı.